Müde. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass man sich das vielleicht so 'n bisschen selbst so 'n bisschen diszipliniert. Also das natürlich bedarf das einer Übung oder es bedarf 'ner Routine, bis das dann im Endeffekt auch richtig klappt. Zu Anfang ich sage nicht, dass du probierst es morgen aus und dann klappt's schon. Es kann sein, dass es dass du dir denkst: „Boah, jetzt mache ich halt dann“, ey, dann packst du halt 5 oder 10 Minuten oben drauf, wenn's nicht klappt. Okay, dann ist es halt so, aber du guckst da nicht bis 2:00 nachts dann irgendwie, äh, fern oder schaust irgendwie Netflix oder so was, einfach weil du deinen Körper so 'n bisschen darauf trainierst fast schon. Und, äh, ich glaube, das könnte ganz, ganz wichtig sein, dass du vor allem auch für den nächsten Tag mehr Energie hast, denn wenn du um 7:00 aufstehen musst, dann ist es a absolut, äh ja, sind 5 Stunden auf jeden Fall viel zu wenig Schlaf. Und da muss man auch wirklich mal
Ja, klar. Mhm. Ja, ja.
so vielleicht so langfristige Folgen auch so mal so 'n bisschen in Betracht ziehen, sagt, das für den Körper halt auch einfach schädlich ist. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat und, äh, davor vielleicht so 'n bisschen Angst bekommt, ich glaube, dann kann das schon gut helfen, sich da selbst so 'n bisschen zu disziplinieren. Und ich glaube, wenn du das dann schaffst, du fühlst dich dann auch automatisch viel besser. Da denkst du: „Boah, ich habe das jetzt ich habe ja so 'n Ziel gesetzt. Ich habe es durchgezogen. Oh wow.“ So, dann willst du das noch mal und noch mal, noch mal, noch mal. Das ist ja wie so 'ne Art positiver Kick. Und, äh, ich glaube, das, äh, könnte alles, äh, gut funktionieren.
Mhm. Ja, also es hört sich absolut, äh, gut an und ich glaube, das lässt sich natürlich auch leicht integrieren. Das ist jetzt nix Aufwendiges. Ich kenne mich natürlich auch selber ich kann mir dann gut vorstellen, dass ich mich da wieder aufrege, wenn's am 2. Tag nicht funktioniert und ich dann wieder irgendwie abschweife, aber ich glaube, das ist auch menschlich.
Mhm. Ja. Ja. Mag sein. <chuckles> Mhm. Ja, ja. Das gehört auch dazu und das ist auch ähm, das ist auch völlig okay so, ne? Wir sind ja, wie gesagt, kein Roboter, die man kurz mal irgendwie einstecken kann, ne? Da kann man dann irgendwie so 'n Knöpfchen mal drehen.
Und Ja, das Genau, das geht ja nicht von jetzt auf gleich mit 100 %, das kann ja nicht funktionieren. Ja, vielleicht brauche ich da einfach auch so was wie
Mhm, mhm. Mhm.
wie wie ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so 'n kleinen Blumenstrauß an Möglichkeiten, was ich was ich irgendwie machen könnte, ja, dass ich irgendwie oder das verbinde. Du sagtest ja irgendwie so mit Bildschirmzeit, die mir festlege, dass ich sage: „Okay, von keine Ahnung von 21:00 bis 22:00 ist noch irgendwie Handy erlaubt oder irgendwie irgendwas angucken oder noch 'ne Folge anschauen und dass ich dann sage okay, danach ist Schluss.“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ganz genau. Mhm. Ja.
Dann lese ich eben irgendwie was oder oder, ähm, wenn ich dafür dann
Ja.
vielleicht doch auch nicht den Kopf frei habe, dass ich mir irgendwie sowas wie 'n Podcast anmache oder sowas. Ja, dass ich einfach aktiv versuche
Mhm. Genau.